Waw, menarik nih, gitu ya. Tapi sebenarnya ya, teknologi seperti ini kadang kan memang di Indonesia tuh kayaknya penerapannya kurang nih, Kak. Yah, gitu. Jadi, di Indonesia kadang kan banyak masih yang tertinggal, gitu. Nah, menurut kamu efektif enggak sih kalau di Indonesia mungkin teknologi canggih-canggih seperti ini, gitu? Atau justru bahkan kayak, eee, apakah masih lama, gitu, Kak, tentang masuknya teknologi-teknologi terbaru ini, Kak?
Iya lagi. Heeh. Kalau menurutku, sebenarnya tuh lebih ke apakah kita gini, kalau dari sisi kita mau menggunakan sih menurut aku bisa aja. Karena pada dasarnya kayaknya tuh masyarakat Indonesia tuh konsumtif ya, dan FOMO gitu, jadi enggak mau ketinggalan. Tapi buat kita, eee, sebagai pelakunya, pencipta teknologi, itu jadi PR banget sih sekarang. Karena, eee, lihatlah internet kita terlambat, yang, eh, internet terlemot <chuckles> se-ASEAN, gini, gitu. Dan, <chuckles> dan dan i dari situ aja kayaknya tuh belum siap. Jadi, eee, menurut aku banyak yang perlu dibenahi dari sisi infrastruktur internetnya. Eh, enggak usah ngomongin infrastruktur dulu deh, pemerataan internetnya belum, gitu, jadi
Iya. Kenapa tuh? <laughs> <chuckles> Se-ASEAN ya. <laughs> Oke. Apa tuh? Betul, betul.
Buat jadi pelaku kayaknya kita belum, tapi buat jadi, eee, konsumen kita siap banget. Walaupun nilai tukar rupiah kita masih enggak yang tinggi-tinggi banget, gitu, tapi kayaknya orang Indonesia tuh kaya banget, karena semuanya mau dibeli sama dia, gitu.
<laughs> Iya. Betul betul. Mungkin deh, apa enggak terlepas mungkin sebenarnya itu alasan politik enggak sih, Kak, gitu. Karena kan ada tuh dulu yang menteri ngomong gitu, "Internet cepat buat apa ya?" gitu yah. <laughs>
Ya betul. Udah lah saya enggak mau bahas kalau yang <laughs>
<laughs> Oke, waw, menarik banget ya tentang teknologi, gitu ya. Walaupun mungkin Indonesia, kalau di perkampungan gitu ya, kayaknya tuh agak susah juga ya tere keterima dengan teknologi baru ini. Tapi kayaknya, setidaknya, kayak kota-kota besar itu pasti update, enggak sih, Kak?
Mhm. Iya. Mmm, heeh. Gimana sori?